Вот расскажи, пожалуйста, было ли у тебя путешествие без жёсткого плана, и чему оно тебя научило?
Мгм. Ой, это прям А моё 2, наверно, путешествие, сперва вот в Вене был, а потом вот Грузия именно. Я хочу вот вспомнить, конечно, э, это больше учит, наверное, доверять, э, миру и себе вот конкретно, свои способности. Потому что, ну, всегда мне там мама, и вообще часто слышу именно в СНГ семьях, говорят там: "Никому не верь, все хотят тебя обокрасть, и всё", типа, э, <chuckles> "Будь всегда безопасный", да. Ну вот в Грузии вообще по-другому было, м. Я вот случайно такой свернул не в ту сторону, и оказался в таком, крошечной деревне, и местные даже поз позвали меня на свадьбу, очень прям классно было, там, мы танцевали, пели и с И конечно, э, многие, у, смотрели на меня такой, вообще: "Откуда этот человек на <chuckles> нарисовался такой, <chuckles> не похожий на други э, грузинов?" Да, именно. И вот. Вот мне от пришлось ночевать у них, э, в незнакомой семье, наверное, немного даже опасно это было, но я понял что вот Мгм.
Мгм. Мгм. Так. <chuckles> Дак. Так. О! <chuckles> Ну да. Ого! Ну, поскольку свадьба, наверно, всё-таки это ж не какие-то злоумышленники. <chuckles>
Ага. Ну конечно, да, э, м, не было такого прям настроя. Поэтому я понял, что именно вот я самые яркие моменты рождаются вот в таких, э, путешествиях без жесткого плана именно.
Мгм. Мгм. Слушай, а вот ты помнишь своё 1 путешествие, которое ты вообще не организовал, просто взял билет, э, ну не знаю, ку на поезд, самолёт, у на чём ты ехал, и поехал куда глаза глядят? Ну, грубо говоря, было такое?
Мгм. Ага. А, ну, было такое, да, конечно. Вот, э, в Грузии, я бы сказал, что полностью не было плана, а вот если никакого плана- это Черногория, я вот оказался, э, в аэропорту, в 3 часа ночи, я вот ничего не гуглил, я просто взял такой <chuckles> купил билеты туда, всё. Э, и оказался в 3 часа ночи, и вот совершенно такой незнакомый город, без жилья. И я думал, просто могу там пешком пойти и там отель заснять. Э, конечно, во-первых, аэропорт слишком далеко находится, пешком пришлось.
Мгм. Ого! Так. Мгм. <chuckles> Так, а, то есть ты даже не посмотрел, э, где находится аэропорт, э, куда идти, э? Ага!
Да. Как раз, да, вот я хотел какой-то прям экстремальный, чтобы вообще представить себя таким человеком 20 века, который попадает т в новый город, да. Хм.
<chuckles> Интересно. Так, ну и что же ты сделал? Ты ждал, э, рассвета или всё-таки ночью пошел куда-то?
Ну Ну, э, пришлось ночью идти, потому что я бы как-то замерзнул. Э, там аэропорт, оказывается, закрывается, я такого вообще никогда не слышал, да.
Да ты что? Ну да, вообще странно.
То 3 часа, ам, аэропорт закрытый или там просто вообще нельзя заходить или нельзя лежать. А потом я узнал что ещё у них нету, э, как бы, ну, такси закончилось, это 3 часа ночи, и ещё автобуса нету ночных. Я такой <chuckles>
М Так. Ну т да, так. И в итоге, э, это когда было? Телефон, интернет уже уже было, существовал? <laughs>
Мгм. Ну да, конечно, существовал, это пару лет назад как раз, но, м, они меня не особо спасли, э, пришлось просто там идти в полицию, которая рядом стояла.
Ага. Да ты что, прямо в полицию пошел?
Да, ну они вот посмотрели на меня, начали смеяться, там говорить на своем локальном языке долгое время. Я думал они
<chuckles> Они по-русски говорят?
А нет, к сожалению, это й вроде бы язык
Нет? Вроде похож же язык, нет? Не с не совсем.
Ну он похож н там. Такой, очень сложно понять его, если честно. Если именно прочитать- можно понять. А при именно разговор невозможно, я думаю. Ну, ещё
Мгм. Мгм, мгм. Так, и что же они сделали? Я надеюсь, они тебе не выделили камеру? <chuckles> Чтобы ты переспал ночь? <chuckles>
<chuckles> Э М, я думал, как раз какой-то ночлег там найдут, какой-то маленький. Нет, они вот, э, взяли меня и вот поехали обратно. Оказывается, они сами собирались обратно в город идти, так как аэропорт закрывается уже. И вот типа я понял, что, э, не стоит никогда стесняться просить о помощи, мы все люди, по поэтому люди вот, м, в большинстве случаев гораздо отзывчивее, чем просто кажется, да. Такая история.
Мгм. Слушай, ну вообще классно, что полицейский участок, он оказался, э, рядом с аэропортом, и что полицейские тоже собирались домой как раз в это время. И куда они тебя отвели в итоге?
Ага. Ну, они отвели меня в центр города, а город очень такой маленький, и, а, вот, они сказали, типа: "Ты можешь, конечно, подождать либо пойти с нами в участок". Я такой: <laughs> "Нет, я не хочу этого", да, я сам лучше что-то поделаю там, вдруг они, типа, что-то начнут там. Ну, конечно, я для меня как молодого это, конечно, странно там. А именно в участковые пойти возможно, они начнут спрашивать, выспрашивать: "Что ты вообще тут делаешь, да?" А поэтому я просто как-то более спокойно отнесся и пошел, как бы, м, в самую дорогу, и начал именно по отелям идти. Оказывается, везде прям закрыто, точнее, именно мест не было, поэтому, а, пришлось на следующий день именно Airbnb взять на себя. Ну, немного дешевле, кстати, оказывается, супер прям дешево, а, Airbnb вот в Черногории, поэтому мне очень повезло в этом плане.
<laughs> Я лучше в город. Мгм, мгм. Ну да. Ага. М, мгм. И в итоге ты всю ночь гулял, получается.
Ну, э, да, <chuckles> это было немного чуть-чуть холодно, такое, а, море, м, конечно, это бриз, да? А бриз очень прямо в лицо дует, и поэтому я решил просто в бар пойти и посидеть. М. Ме а.
<laughs> Мгм. Ну, в кстати, да, хорошая идея, в ночной клуб куда-нибудь. <chuckles>
Ну, м, просто да, конечно, просто выпить, и тепло, конечно, стан станет, и вот эта музыка, которая прям очень сильно, <chuckles> а, да, прямо вот твой твой у твои уши, а она, типа, не дает именно уснуть, поэтому, мне кажется, хорошее было решение с моей стороны, да.
Мгм, мгм. Ну да. А вот был какой-то негативный опыт, э, да, то, что ты не спланировал, и в итоге, эм, ты, ум, считаешь, что вообще это не очень была хорошая идея, надо было надо было бы спланировать, э, как-то, ситуация была сложилась бы по-другому.
Окей. Мгм. Ну, прям такого не было, потому что я, вот, как человек самостоятельный, всегда, вот, и и конечно, еще, смотрю там Варламова, "Орел и решку", потом приспособлен к таким случаям. Но было, конечно, вот, я в Варшаву поехал, э, было такое, что я просто, м, именно, э, заснял, как бы, эйрб не "Эйрбиэнби", а, вот, э, как бы сказать, отель именно, и вот около, там, ну, именно если привезти, то будет там 10 тыщ рублей, да. И потом, когда вернулся, я только понял, что намного лучше и более красивые виды будут у "Эйрбиэнби", если взять такие квартиры у людей, поэтому такой: "Очень жаль, что я не посмотрел это".
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага, ага. Ну это, в принципе, могло бы произойти и, э, и заранее, если бы ты гото ну ну, бывает такое, что ошибаешься, э, с выбором жилья, тебе кажется, что на фотографиях красиво, а на самом деле приезжаешь поэтому, в принципе, ничего такого страшного не произошло, да? <chuckles> То есть просто мог бы получше найти и всё. Мгм. А вот, м, что тебе приносит в плане эмоций, вот такое незапланированное путешествие? Что тебе в этом нравится?
М. Да. Мгм. Ага. Ну да, не происходило, да. Мгм. А мне вообще нравится такое, а, умение как-то, э, жить начинается, потому что, ну смотри, когда ты дома сидишь, у тебя, вот, всегда есть какой-то план на завтра, всегда, вот, нужно какие-то дедлайны есть. А, вот, когда ты путешествуешь без планов, вот, у тебя единственное, э, что это просто утром встать, выпить кофе и выйти, м, в город, посмотреть, что ты найдешь вообще. И поэтому именно я, вот, пытаюсь как-то привести домой это ощущение именно такой легкой жизни, которую я получаю от, а, соло-путешествий. Теперь даже вот как-то обычный, там, вторник у меня получается, да, после какого-то тяжелого рабочего дня я могу свернуть не туда. И, там, лю новый бар найти, или какой-то новый ресторан, который мне может понравится. И знаешь, ск Да, вот. Э, и жизнь стала гораздо интереснее таком ф образом, прям.
Мгм. Ну да. Мгм мгм. Мгм. <laughs> М. Во, слушай, классно! А ты с кем-то знакомишься, когда ты один путешествуешь? С кем-то сам начинаешь разговор, или только по необходимости? Когда надо что-то снять, и, э, э или там что-то купить?
Мгм. Мгм. Ну, вот. К конкретно, вот, именно знакомиться- это больше, когда я, там, в баре именно нахожусь. Потому что, ну, я всегда, вот, в движении. Я, плюс, не хочется очень сильно, э, как-то знакомиться с людьми в другой стране. Опа это немного опасно, и, конечно, не хочется застревать в одном месте. Я хочу страну как-то посмотреть, да, а не просто одного ч с одним человеком поз познакомиться. Поэтому, когда, вот, в барах нахожусь, стараюсь, конечно. И вот знаешь, э, что самое такое популярное, наверное, которое мне помогает- это музыка. Музыка, прям, да, музыка, прям, очень сильно объединяет людей. Я могу, допустим, перед тем как поехать в какую-то страну, допустим, Польшу, да. Могу зайти, там, в Spotify, и посмотреть польские песни. Да.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. А, музыка, мгм. Так. А, ага, и людям это нравится, что ты следишь за их, э, музыкальной культурой.
А ап определенно да, типа такой, они начнут спрашивать типа: "Вау, откуда ты та ты знаешь такую?" Конечно, да: "Такая нишевая песня, откуда ты знаешь, такой, вообще с другой страны". И поэтому это как, м, как бы сказать, а, легче именно разговор открыть таким образом. Какой-то холод убирает, да, это айсберг называется <chuckles> обычно. Да, ну это прям такой х лайфхак вообще. И просто, как бы сказать, э сделать, м, э, путешествие интересным таким образом. Потому что, конечно, вот если там 3 дня или 5 дней, если ты на соло путешествие идешь. Если ты ни с кем не общаешься, ты, конечно, э, ну это скучное будет путешествие, всегда нужно, наверное, с локальными людьми именно общаться. Мгм.
Ага, удивляет их наверно, да. Мгм, мгм. Ну да, да-да. Мгм, мгм. М, ну да. Мгм, мгм. Ну да. Какое-то, э, общение. Слушай, а вот когда ты возвращаешься потом, да, ты сказал что, э, м, как бы, самое главное, что ты вынес из таких путешествий, что в принципе людям можно доверять, э, в любой стране, практически в любой любой ситуации. Эм, вот, а, когда ты возвращаешься, ну, в страну, где ты живёшь, э, то есть, э, также ты считаешь, что вс в людям в твоей стране точно так же ты можешь доверять? Точно так же, э, м, то есть не надо какие-то, э, делать, предрассудки иметь?
Ага. Окей. Мгм. Мгм. <chuckles> Ну, предрассудков, вообще, не бывает конечно. Но, э, я абсолютно так ну, я, конечно, чересчур сказал, наверное, "Можно всем доверять", да, э, есть просто место и время конечно. Там, в ком-то баре, который человек ну или девушка, та, которая просто расслабляется, э, т мне кажется нет смысла вообще, там, о своей безопасности думать. Если особенно, конечно, если ты <chuckles> свой стаканчик закроешь своими руками, или, типа, будешь забирать с собой, да, конечно. А, ну вообще опасности в этом не вижу, но если, вот, конечно на улице, если к тебе подходят люди. Обычно это всегда какие-то, ну, э, люди с плохим замыслом, или просто хотят у тебя, там, сигареты получить, или, там, не знаю, деньги попросить, да, поэтому
<laughs> Мгм, мгм. Ну да. <laughs> Мгм, мгм. Мгм. То есть всё-таки надо, э, с осторожностью относиться, когда, вот, кто-то к тебе подходит, ещё и в незнакомой стране?
Ага. Ну конечно, да. Вот именно на улице, э, мне кажется, безопасно стоит быть. А вот в местах, там, развлечения, как рестораны и бары, мне кажется, можно, м, более таким <chuckles> вза ат человеком планеты, буквально со всеми там можно общаться и не знаю, более закрыть, наверно, глаза на какую-то опасность, которая может быть. Ну я стараюсь особенно так делать, и это делает каждое путешествие моё интереснее.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну хорошо, слушай, это интересно очень. И спасибо за такие классные советы, э, я думаю, что, м, надо да действительно больше людям доверять, и более жить спонтанно. Это добавляет какой-то, э, какую-то пикантность в жизнь, в рутину.
М. Ага. Дейс действительно, да, когда. Ну спасибо тебе, что позволила вот вспомнить эти, о путешествиях вспомнить, да. Спасибо. Пока-пока.
<chuckles> Спасибо, пока!